Olá, tudo bem? Olha, hoje eu queria conversar contigo e estava precisando, né, de alguns conselhos. E, podemos conversar?
Uhum. Claro, eu estou aqui pra isso, pra te escutar, e se eu puder te aconselhar bem, eu vou fazer.
Perfeito, que coisa boa, fico muito feliz em saber isso. Porque hoje em dia, sabe, eu me pego com uma dificuldade muito grande em iniciar novos hobbies, né? Eu eu gosto muito do do que eu faço, né, no caso do meu trabalho, mas ele acaba, eh, me tirando muito tempo, né. E por conta disso, eu não consigo focar em hobbies novos. Eu tenho um hobby meu, né, que que eu amo fazer, que é o tênis, né? Eu sempre
Hum. Uhum. Ai, eu ia perguntar e você me falou. Ah. Olha, que bom, um hobby.
<laughs> Desculpa, desculpa. É, eu amo jogar tênis. É um esporte, exatamente, né. E me faz muito bem. Só que aquilo, eu ultimamente não estou com muitos amigos para jogar, né. Começa o inverno, a galera trabalhando muito também, né. E, o que muita gente está jogando Padel, né? Que é um outro esporte, né, de raquete.
É o esporte. Hum. Hum. Uhum. Sim. É diferente, quem joga tênis, né? Hum, vai, me conta
Aham. É, tipo, eu não tenho, ah uma vontade, né, enorme de começar a jogar Padel, mas pelo menos tem gente para jogar, né? Então eu queria começar Muita.
Uhum, e muita, né? E muitas quadras que eram antes de de tênis e de basque Ah, isso é triste, um pouco.
Viraram, né? É sim, é sim, porque eu gosto muito do esporte, mas eu tenho que me adaptar, né. Então eu queria começar uns hobbies novos, começar um Padel, começar, sei lá, fazer corrida ou algo do tipo. Mas, sabe, até para o tênis, às vezes é difícil de achar tempo, e tá complicado de começar esses hobbies novos. Que querendo ou não, a gente tem que começar tudo do zero, né, e aprender algumas coisas. O Padel ia ser mais fácil, que eu já tenho uma base ali, do do tênis.
Uhum. É Eu ia falar, isso é mais fácil, e você vai encontrar m muito mais fácil lugares, né. Hoje quase todos os edifícios têm uma quadra de Padel.
Aham. Olha só. Não, quem me dera que <laughs> meu edifício aqui tivesse. Não, mas mas tem lugares aqui para jogar também, né. O problema para mim mesmo é eu encontrar um tempo na minha rotina, né. Você quer que eu sim, sim, sim.
Ah. Uhum. At você entre semana, você, pelo que eu estou entendendo, tem bem complicado tudo, né? Teu trabalho exige bastante tempo.
Uhum.
Você durante a semana não poderia?
Exatamente, é literalmente isso. Eu eu tento
Tá. E o fim de semana?
Olha, eu hum, durante a semana, né, eh, é muito corrido, mas eu estava tinha uma época, eu estava com a cabeça não muito boa, né, minha mãe estava com uns problemas de saúde, eu estava com uma dificuldade, hum, financeira de uma forma ou de outra, tive muitos gastos também. E aí, eu percebi que: "Poxa, eu preciso melhorar minha saúde mental.".
Uhum. Ai, s sinto muito. Uhum. Uhum.
Conversando, né, com com amigos um deles falou: "Olha, uma coisa que eu faço e que me ajuda muito é, hum, inserir o hobby no meio da semana.", eu: "Nossa, como é que eu vou fazer isso?". Eu consegui, né, botar o tênis na quarta-feira, né, e, ah, eu ia trabalhava segunda, terça-feira, né, eh, quarta-feira é aquele dia que a gente não tá perto do começo, mas também não tá ali no final da semana, e é aquele dia mais cansativo, pra mim a quarta-feira é o dia mais cansativo do trabalho, eh, quinta-feira é aquele, né: "Poxa, a gente tá quase ali na sexta, né? Vamos que vamos". E eu usar o dia mais cansativo pra fazer um hobby pra mim, né, um hobby meu, uma coisa que eu gosto, ah, me dava uma energia a mais pra a quinta e a sexta-feira, eu vinha com mais produtividade, eu vinha melhor, mas meio que agora eu já não tenho mais esse tempo livre, né, porque eu arrumei um outro part-time também. Então pra mim seria mais o fim de semana, né.
No final, uhum. Uhum. Olha! Hum. Eh, uma pergunta, eh, porque normalmente você vai de manhã ou na hora do do almoço, essa quarta-feira que horário era que você praticava o tênis?
Não não, eu praticava, imagina, eu trabalhava o dia todo, né, eu chegava em casa, jantava e ia jogar, sei lá, ah, 20h, 21h até às 22h ou, às vezes 20h até às 23h, né? Se fosse 21h a gente jogava até às 22h, né. Na o se fosse 21h a gente jogava, às vezes até às 23h, quando era 20h a gente jogava só 1h, né. Tentava jogar 1h, 2h pra realmente ficar bem cansado, né, mas, por incrível que pareça, no outro dia eu acordava com humor muito melhor, corpo cansado, mas a cabeça leve, sabe?
Uhum. Uhum. Tá, e isso você não pode retomar?
Eu não posso mais retomar, mas no fim de semana eu tenho esse tempo livre, né. Ultimamente eu acabo jogando nos sábados, domingo é muito difícil de encontrar quadra disponível porque tá chovendo muito, então quadra coberta eu vou ter de pádel, né, então, por isso que eu talvez queira mudar um pouco pra jogar um pouco mais pádel pra conseguir me movimentar, né, e ter essa recompensa pra mim, essa dopamina saudável, né, sem ser o que a gente tem ali nos celulares, nos reels, etc., é algo que eu tô em busca, né. Então, tipo, por ter ficado alguns meses, né, sem conseguir jogar ali na semana, sem conseguir jogar muito também eu vejo que eu tô com uma dificuldade, né, em iniciar alguma coisa nova, em realmente fazer alguma coisa que eu goste e dificuld porque eu acho que o hobby é um momento pra a gente, né, e a gente merece também desse momento.
Ah. Uhum. Hum. Uhum. Eh, você você comentou, né, do pádel eu começaria por aí. Por que? É barato, é fácil. O que que você teria que comprar? Só 1 nova raquete, né?
Exatamente, exatamente, né? Amigos têm também.
Que também é barato. Você pode não, você até pode comprar uma usada para começar.
Exatamente aqui em Portugal.
Por vai vai que você não gosta, né?
Aham, e aqui em Portugal tem OLX, né? Então é é fácil, tem o marketplace do Facebook também. Eu não vou mentir pra você. Quando eu comecei a jogar a jogar tênis, né, eu eu vi algumas raquetes online etcetera, mas tipo de loja mesmo <smacks lips> eu falei: "Ah, espera aí, eu nem sei se eu vou vou gostar mesmo de jogar," então, comprei ali no OLX uma raquete baratinha, né? E depois de um tempo sim, eu comprei uma raquete melhor. Provavelmente eu vou fazer isso, né? Um investimento.
Mas va acho que você vai gostar. Uhum. Uhum. Uhum. É, porque é você vai até precisando mesmo, né? Porque você vai jogando e diz: "Não, eu já preciso ter uma raquete é um pouco melhor." Mas agora que você ainda não não sabe se você vai gostar, que você vai acabar gostando. Por que que eu digo que você vai gostar? Talvez não seja nem o paddle em si, mas sim estar com outras pessoas.
Exatamente.
Entendeu? Essa coisa saudável no final de semana, porque realmente tá uma febre, né. Quase todo mundo, praticamente, tá jogando.
É sim, é sim. Mas, imagina, o Padel é muito legal. E como é que eu faço pra não me desmotivar muito a estar jogando padel? Porque, tem aquele negócio, né, o tenista, ele é chato. Ele o Pickleball, que o Padel, que qualquer outro esporte de raquete sem ser o tênis não é legal, e eu sou um pouco assim, né? E eu e joguei, sim, padel uma vez com com um amigo meu que que joga até profissionalmente, e ele me emprestou a raquete e tudo mais. Foi uma experiência engraçada. Mas eu tenho medo, às vezes, de de ficar desmotivado, de falar: "Não, o tênis", mas não consigo jogar tênis, porque não tem quadra praticamente disponível, né? Então
Uhum. <laughs> Uhum. Não. Não. Olha só, pensa no Padel como, eh, uma diversão. Não não pensa nada como sério, não pensa pensa só que é uma diversão pra vocês logo saírem dali e ir tomar eu não sei, eu não não sei o que você gosta de tomar normalmente pronto, uma cervejinha. Põe isso, porque você precisa realmente desconectar. Você tá trabalhando muito. Você precisa desse momento, dessa socialização. Entendeu?
Uma cervejinha, pronto. <laughs> Com certeza, com certeza. Eu acho que se eu incluir, né, esse hobby novo na minha na minha rotina, ah, provavelmente tanto vai ser interessante, né, porque no tênis eu, quando estou jogando, eu meio que esqueço dos problemas que eu tenho no dia a dia, né. O meu foco é só ali mesmo, a quadra, ah, em acertar aquela bolinha, não é nem fazer o ponto, é conseguir mandar a bola para outro lado e torcer para o adversário não não mandar tipo um foguete que eu não consiga buscar, né? Então, eu não penso, né, no no trabalho, eu não pensa nos estresses, eu não penso eu não tenho ansiedade, não tenho nada. E
Uhum. Vê. E vai acontecer a mesma coisa, só que num ambiente um pouco mais reduzido, que você vai fazer na primeira, porque você já está acostumado com isso, e vai ser divertido. Porque é outro tipo de competição, né?
É verdade, né? Exa É sim, é sim. Eu acho que
A mentalidade é outra.
Ah, é verdade. A mentalidade é um pouco diferente, realmente é outra, mas o esporte, ele o o acho que a que a recompensa que o esporte vai me dar, vai ser a mesma, né? Vai me dar essa dopamina É.
Você vai soar, você vai dar o melhor de você.
Conhecer também E vou no fundo também conhecer pessoas novas, né? Fazer novas amizades, que o tênis ele <sniffs> ele me deixou próximo a novas pessoas também, né? Então eu creio que o padel também possa me me me aproximar de algumas pessoas. Ah
Muito mais pessoas, porque abre. Há muito mais pessoas. O tênis, ele é muito legal, mas se você olha, ele é mais restrito. Não é que ele seja mais restrito, é um esporte um pouquinho mais caro, né? Pra para as pesso é, eu eu não queria usar a palavra, mas é exatamente é essa. Então, acaba sendo um ambiente mais ou menos restrito. E o padel não, ele abre a todo tipo de gente, a sabe, vai ser algo enriquecedor para você, porque você vai estar conhecendo gente de todas as partes, de todo tipo de trabalho. E vai ser legal, porque isso vai acrescentar pra você, entendeu? Conversar com pessoas, assim, de de outra com outras ideias.
Um pouco mais elitista, né? <laughs> Sim, pode Sim. Pois é, pois é. Com certeza. É. E novas amizades, nova cultura, né. Eh eh, eu eu acho muito interessante Você me falou uma coisa que é algo que eu realmente curto muito fazer, que é jogar e depois sair, né. E o fato do pedal ser sempre 4 pessoas, né. Não vai eu e o meu amigo, que eu vou sempre, né. Tipo, ah, a gente vai no McDonald's ou não, a gente vai no bar lá sempre toma uma cervejinha e pronto, cada um vai para a sua casa. Vai ser realmente um grupinho, né, que eu vou estar ali. Posso sair, tomar uma cervejinha, comer uma besteirinha, né, pra conhecer gente nova, fazer novos amigos também. Vai
Uhum. Uhum. Uhum. A tua rede de contatos vai aumentando. Você vai encontrando pessoas que você vai ter mais afinidades, outras não tanto. Mas daí, você vai enriquecendo isso para os teus finais de semana você deixar de pensar no trabalho. E quando vê, você tem um hobby novo, gostoso
Uhum. Com certeza.
adquirido.
É verdade, é verdade. Olha, muitíssimo obrigado mesmo por todos os seus conselhos, por todas as suas dicas, por tirar um tempinho do seu dia também pra me ouvir, né? E só tenho a agradecer. Vou pôr em prática isso. Vou tentar começar a jogar um padel nos meus fins de semana pra ver se dá uma espairecida na cabeça, que tá pesada aqui, né. E depois, te passo um feedback de como eu tô me sentindo. Com certeza, eu vou estar muito melhor n na nossa próxima conversa. Muitíssimo obrigado.
Uhum. Nada. Até mais.
Até. Tchau, tchau.